いや、特にあの、無くて、結構自分で、まあ、何するかっていうのは決めて良いんで。
ええ。 あ、そうなんですね。そしたら集中できる時間に、あの、午後の、なんだろう、少し、あの、疲れた時にいつもなかなか進まないものを1部持ってくるっていうのも、あれですね、少し試してみても良いかもしれませんね。
はい。 はい。 はい。 ああ、なるほど。 はい。 ああ、なるほど。やってみよとみます。
ええ。あああ、あとは、そうですね、なんか、1回の集中する時間って、どれくらい、あれすか、掛けられるんですか？例えば、いつもわ例えば、じゃあ、午後があまりお仕事が進まないっていうことなので、午後に、ええと、ま、お昼食べた後ですけれども、なるべくですね、もう絶対この時間は集中する、って決める時間を決めてみるっていうのはどうた感じですかね？
はい。 うーん、はい。 はい。 はい。 ああ、確かに。あの、結構自分、なんか、時間決めずに、結構なんか、だらだらやってる感じがあるんで
はい。